Ja, also das war eigentlich bei uns, ähm ich glaube auch inzwischen, da sind die Eltern irgendwie so viel, hm, ähm man man man überbehütet die Kinder irgendwie heutzutage viel mehr, glaube ich. Ich weiß nicht, ob's wirklich heutzutage mehr Gefahren gibt oder ob das aufgebauscht wird oder ob man einfach mehr davon mitbekommt als früher. Aber früher war das halt so: Ich bin halt nach der Schule einfach, ähm, raus und es war schon im Grundschulalter. ich bin einfach raus, ähm, und bin dann vorm Einbruch der Dunkelheit zurückgekommen, ne? Und dann war ich irgendwie entweder bei 'ner Freundin, die in der in der Straße ums Eck wohnte oder ich war mit den Jungs aus unserer Straße unterwegs und mit meinem Bruder meistens mit meinem Bruder zusammen halt auch. Und, ähm, ja, das das das würde ich jetzt heute, ne das würde ich jetzt nicht so zulassen. Also das war auch schon im Alter von von meinem Sohn, der ist jetzt 9, ich würde den jetzt nicht einfach den ganzen Tag da rum, äh, streunern lassen, ohne dass ich weiß, wo er ist so, ja.
Ja, okay. Mhm. Ja. Hm, okay. Ah, okay, mhm. <chuckles> Ich würde schon sagen. <chuckles> Ja, garantiert, das ist 'ne gefährliche Welt heutzutage. Ja, da da stimme ich dir garantiert zu. Wie sind 'n da deine deine deine Regelungen, gerade bei so Thema Freizeit und so? W wie ist das so? Sagst du da b b d ja bewusst, so um 18:00 bist du dann wieder zu Hause? Gibt's da irgendetwas?
Ja, ja. Ähm, na ja, das Ding ist, dadurch, dass wir hier so 'n bisschen ab vom Schuss wohnen, ähm, muss ich ihn eigentlich sowieso ich oder mein Partner also einer von uns muss ihn halt irgendwo hinfahren, ne? Dann ist er bei 'nem Freund zu Hause und dann holen wir ihn da wieder ab zu 'ner abgemachten Zeit. Was aber zum Beispiel so 'ne Abmachung ist oder so 'ne Regel ist halt: Es gibt jetzt keine, ähm, Screentime, ne? Es gibt jetzt keine Bildschirmzeit, ähm, wenn jetzt 'n Freund zu Besuch ist oder wenn er bei 'nem Freund ist, weil ich denke mal ja, das das kommt eh noch früh genug, dass die das total äh, viel zu viel benutzen. Und wenn man dann schon mal mit 'nem Freund zusammen ist, dann finde ich, sollte man die Zeit halt auch anders verbringen.
Aha. Ah, okay. Hm. Ja. <chuckles> Garantiert, ja, ge natürlich, äh. Gerade bei bei Screentime ist es natürlich dann super schade, wenn da wenn da dein 'n Kollege kommt und dann sitzen die beiden einfach zusammen am Handy und und haben gar nichts so davon, ne, dass die da zusammensitzen. Ja, klar, da das kann ich absolut nachvollziehen. Ja, das klingt auf jeden Fall, ähm, nach 'ner sehr, sehr gesunden ja, Erziehung, die du da, äh, pflegst. Ich würde sagen, ähm, das klingt overall ganz schön gut. Und ich danke dir für deine für deine Geschichten und für deine, ja, persönlichen Erfahrungen und ich wünsche dir noch 'nen schönen Tag.
Ja, voll. Ja. Ja, genau, mhm. Ja. Ja, wir gucken mal in 'n paar Jahren, wie sich das alles dann so entwickelt. Und, äh, ich dank dir aber auch für das Gespräch, hat Spaß gemacht.
<chuckles> Bestimmt gut. <chuckles>

Na ja, das Ding ist ja, ich glaube ehrlich gesagt, damals hat man sich da gar nicht so Gedanken drüber gemacht, weil das einfach so war. Man hat halt erst mal gab's ja nicht diese Masse an Auswahl, ne? Ich bin zwar jetzt auch noch nicht uralt, aber so in den 80ern und 90ern, da gab's jetzt nicht diese diese unfassbaren Mengen einfach im Supermarkt, ne? Und, ähm, heutzutage also, wenn ich jetzt mit meinen Kindern einkaufen gehe, dann irgendwie, ähm, packe ich irgendwas in Einkaufs äh, Wagen und sagen sie: „Oh ne, können wir lieber die? Ne? Weil es halt auf einmal gibt's halt statt den Standardnudeln gibt's halt noch welche, die haben halt 'ne lustigere Form. Da gibt's welche, die sind irgendwie in 3 verschiedenen Farben und für mich sind's halt einfach Nudeln so, ne, ja.
Mhm. <giggles> Okay. Mhm. <giggles> Oh Gott. Ja, okay und f früher gab's dann wirklich in den Supermärkten nur so so ein 1 Nudelart oder was?
Das kommt bisschen drauf an, ne? Also, ich kann mich erinnern, das war, glaube ich, dann Ende der 80er, hm, da gab's bei uns äh, ich bin auf so 'nem Dorf aufgewachsen ne, und dann gab's eigentlich diesen 1. kleinen Supermarkt. Das war damals der hieß „Rudi.“ Ich weiß gar nicht, ob's das noch gibt. Das ist wie so 'n das ist wie so 'n wie so 'n Edeka, aber halt doch kleiner. Aber es ist schon halt so 'ne klein ist halt schon so 'ne ja, so so was man jetzt heute als Supermarkt, ähm, kennt, aber einfach so 'ne kleinere Fassung. Aber zuvor gab's halt wirklich nur 'n Tante-Emma-Laden in dem Dorf. Und da gab's dann wie gesagt, gab's 1 Sorte Nudeln, dann gab's 1 Sorte Reis
Mhm. Ah, okay. „Rudi“, okay. Mhm. Ja. Mhm, okay, verstehe. Ja, okay, bei solchen Läden, ja, ist es eh 'n bisschen normaler, ne, dass es da eben die Auswahl ist ja viel kleiner, ne? Das sind ja dann auch nicht so riesige Hallen voll mit mit Lebensmitteln, ne, sondern so eher so so 'n Raum oder so was, ne, mit so 'n paar Sachen, genau.
und gab's ja. Ja, ganz genau. Das war 1 Raum, genau mit 2 mit 2 Gängen, ja.
Mhm. Ja, okay. Aber aber ja, r reicht ja auch völlig aus, ne? Also, muss man da wirklich so so diese verschiedenen Nudelfarben oder Formen ne? Ist die Frage, ja.
Voll, ja. Ne, eben. Also das ist auch das ist ja, das ist auch so was, wo ich mir wo ich dann heute denke so: „Ne, also komm, das ist irgendwie total albern.“ Also, ich gehe auch heute bewusst, ähm, öfters so in die kleineren Läden rein. Wir hab jetzt lebe ich wieder aufm Dorf, aber in Portugal, da gibt's tatsächlich auch noch so 'n Tante-Emma-Laden.
<giggles> Ah, schön.